Me conta aqui. O que você costuma fazer quando não consegue dormir?
Olha, é um grande problema pra mim. Eu eu já dá aquele pânico, né? Pensar: "Meu Deus, será que eu não vou dormir?" Mas
É. É? Por mas você normalmente você é uma pessoa que dorme fácil? Ou você normalmente tem problema para dormir? Como você é?
Olha, já tive de tudo. É, na hora de dormir, eu não eu não faço sonequinha não. Mas na hora de dormir em geral eu deito, gosto de ler. Essa é uma boa rotina, né? Leio, leio, leio aí chega um momento que você fala: "Nossa estou tão cansada," aí é aquele momento que eu fecho o livro por mais que esteja entretida, fecho e e durmo.
Aham. Ah, ah. Certo. uhum. Aham. Então você gosta de ler antes de dormir? Você lê um
Eu gosto é de dormir. <laughs> Isso que eu gosto, mas eu gosto porque a leitura me embala, né? Então
Ah, você gosta de dormir? Ok. Ah é, é.
isso me ajuda bastante. Mas eu tenho tido uma questão aqui que tá me incomodando que é acordar no meio da noite.
Uhum. Certo, ah, você acordar no meio da noite, do nada assim?
É, é do nada. E aí
Mas esse acordar do meio da noite, é aquele, você abriu o olho mas você já volta a dormir ou você acorda com lar como se você já tivesse dormido a noite inteira e pronta pra começar o dia?
Hum. Então tem várias coisas, tem um dia tem vezes que eu acordo e eu falo nossa estou já descansada, eu acho que eu posso sair, correr, fazer uma dar uma corrida, começar o dia na madrugada. E mas aí eu olho para o relógio e falo que 03:00 não, né. Não dá pra sair que nem uma doida.
Tá. Olha. <laughs> Ah. Aham. Olha. Não. Mas você vai pra você vai pra pra cama cedo normalmente?
Eu tento ir entre até às 11:00, por aí, porque eu acordo cedo. Né, eu eu tenho que tá no no trabalho, eu tenho que começar por volta de 07:00, e tal. Então, 06:00 eu tô de pé.
É. Tá. Uhum. Uhum. Tá. Certo.
Né, que eu gosto de tomar café, gosto de me arrumar às vezes eu eu tento tomar banho na verdade eu no no no dia anterior. Mas, né, pra não
Ah tá, pra pra quando você acordar é só se arrumar e sair, né, não tem que ter o certo.
Só me arrumar, isso tomo café, gosto de tomar café completo não só ah, eu gosto de tomar um café cedo. E aí
É mesmo?
É porque senão eu porque é isso eu gosto do café, o café é o que me sustenta e aí eu vou deixando o j o almoço ele vai para o res para o final. <giggles> Se der eu almoço.
Tá. Então você toma um café completo. Esse café completo inclui, eh, comer alguma coisa junto com o café ou só o café preto? Ah tá.
Sim, não, café completo, com pão, com ovo, o que mais tiver, fruta ou então
Olha. Diariamente você faz isso, mesmo dia de trabalho? <chuckles>
Diariamente. É porque eu tenho que começar às 07:00 e eu às às vezes eu faço um um turno assim que é vai direto, às vezes 5 horas direto, então eu eu prefiro não parar pra ter que comer, e tal. Então eu já faço isso. E se eu não estou com muita fome, o que pode acontecer, eu eu levo um sanduíche pra pra algum momento ali, né. Mas eu tento fazer isso. Então assim, pelo fato de acordar muito cedo, eu preciso dormir porque eu tenho que ter umas 8 horas de sono, sabe.
Certo. Tá. Uhum. Sim. Tá certo. Tá ok. É.
Aí acordar no meio da noite me é um é um desespero, é.
Quebra isso. É. Não, porque aí você sente por exemplo que quando você acorda e você vê que são as apenas 03:00, 03:30, que você ainda tem que dormir até às 06:00 você começa a te dar te dar aquela sensação de: "Ai preciso dormir, preciso dormir." Aí mesmo que o sono não vem ou não? Ah.
Uhum. Uhum. Exato, exato. Olha então dá aquele certo pânico de falar: "Se eu não dormir agora e se eu ficar" Porque assim às vezes o que acontece pra mim, eh, eu penso: "Nossa eu tenho que responder aquele email." Aí aí é pior aí aí desanda completamente porque
Uhum. Ah. Você pôs o cérebro pra trabalhar. <laughs>
É ele começa a responder o email, começa a dizer: "Olha caro fulano, eh, de acordo com o que a gente conversou, e tal." Ele começa a redigir mensagens. E aí eu falo: "Não, para com isso, não é a hora."
Olha, tá. É. Isso.
Né? Mas é difícil. Então, assim, eh
E você é dessa, por exemplo você falou que dá aquele pânico, dá aquele nervosismo que você olha e e, nossa, o o cérebro começa a funcionar. E você fica preocupada, e você olha no relógio: "Olha, já já são 03:30 eu continuo acordada, ou já são 04:00 eu continuo acordada". Você const você costuma olhar no relógio pra ver que você não dorme?
Sim. É. É. Não aí aí não, eu já descobri que é assim: eu não levanto, eu não não saio da cama, eu insisto, eu falo: "Você vai ficar aqui! Você vai dormir!" <laughs>
Ah, t Dá ali um comando para o cérebro desligar?
Sim. E aí eu tento fazer um pouco de respiração, eu tento fazer uma meditação, uma visualização que quer que seja.
Ah, legal. Certo.
Porque porque teve uma época que eu levantava e aí aí aquilo pra mim dava uma certa depressão. Porque eu falava: "É escuro, não tem ninguém acordado, tá o mundo tá dormindo e eu tô aqui".
Hum. E você de pé. Uhum.
Né? Então aquilo me fazia muito mal.
Tá, a
Aí eu já não levanto mais. Mas eu sei que tem gente que levanta, vai fazer coisa, eh, começa a trabalhar nos projetos, né. Mas eu não sou assim, pra mim não dá certo.
Uhum. É. Certo. E aí você aí então, eventualmente, você acaba caindo no sono de novo?
Né. Eventualmente tentando me acalmar, pensando: "Olha, vamos fazer a respiração". Eh, teve uma época, assim, pensando em algumas estratégias, né. Que teve uma época que eu usava esses aplicativos, sabe, de meditação?
Aham. Hum. Certo. Hum, uhum, sei. A
Tinha uma profusão de aplicativos, né. Experimentei cada um deles, sabe.
Sim é. Uhum.
Tem tanto meditação, quanto histórias pra dormir, então eu usei bastante. Isso.
É. Tem, tem sons na natureza, né, tem é, hum, é, eu sei. Uhum.
É, até os sons da natureza eu gosto muito, que acho que acalma, né.
Tá. É.
Então eu fiz bastante uso disso que era pra pra pra come pra voltar a dormir bem e dormir no horário, né. Aí é só essa coisa de começar a acordar no meio da noite que eu eu até eu fi fiz uma pesquisa. Porque existe eu gosto muito da medicina chinesa, embora não entenda nada, né, mas eu aprecio muito, eu acho que eles são <chuckles> é, é eu acho que eles têm um conhecimento muito grande sobre os órgãos, né, como funciona o nosso corpo e tal. E, enfim, quem sabe um dia até vou fazer um um curso sobre o assunto.
Tá. Uhum. Tá. <laughs> É uma alternativa, né, é uma alternativa. Uhum. Ah, sim. É. É. É, e bacana.
Mas mas existe uma coisa sobre a a que eles falam que dependendo do horário que você acorda, é um certo órgão. Então você deveria prestar atenção o que que tá fazendo aquele seu órgão te acordar, porque, eh né. Eu sei que, às 03:00, parece agora eu posso estar me confundindo, mas teve uma época que eu sabia direitinho. 03:00 é o estômago, é alguma coisa que você comeu, o estômago é o horário que ele ele tá num funcionamento, então aquilo pode te acordar, né.
Aham. Hum. Hum. Ah, tá. Olha! Certo. Hã! Que interessante.
Muito interessante. E eu tinha um um mestre chinês, quando eu morava no Brasil, que ele costumava saber só pela sua cara o que que estava de errado com você.
Tá. Nossa, eu acho isso tão legal quando a pessoa consegue, né. E eu já ouvi mesmo casos de pessoas que só de olhar pra gente já sabe o que que a gente tem, é.
Sabe? É. É. Já sabe, porque ele sabe se você tá, por exemplo, amarelada, que é um problema no seu fígado, eh, se você não tá conseguindo dormir, se você tem bolsa de olheiras embaixo dos olhos, é um problema no seu estômago, porque dependendo do horário que você acorda, né. Então, é uma sabedoria muito interessante, eu fiquei pensando, deve ter alguma coisa errada com alguma com a digestão, por exemplo, né.
Uhum. Tá. Ah. É. Por exemplo, é. Porque você disse que é o mesmo horário, é um é o e esse horário das 03:00, por isso que você lembra que é o o estômago, porque é isso que ficou marcado, que é a hora que você acorda, então você já sabe que você acordou esse horário é o estômago? Tá. Hum?
Sempre o mesmo horário. É. Exata Uhum. É, e aí eu voltei, como eu não tenho mais o mestre chinês aqui onde eu tô morando, eu eu voltei a fazer acupuntura, olha só.
Olha, e deu certo? E tem dado certo?
Aí eu falo as coisas que eu tenho, né, o que que tá acontecendo comigo, ela não falou, essa acupunturista, ela não falou especificamente: "Olha, eu acho que é tal órgão, por isso que você está acordando". Mas ela faz uma harmonização geral
Uhum. Tá.
que tá me ajudando muito a encontrar o equilíbrio, sabe?
Tá. Certo. É que quando você a acupuntura ali você eles falam que você tem nódulos de energia ali parados, né, então você então estimulam esses nódulos, não é então, hã, você você fala o que você tem e ela estimula aquele órgão então né? Pra pra funcionar, enfim.
Sim. É, exato. É, faz aquela energia, eh, ser, hã, e ela é liberada, né, digamos assim. Que a energia acumulada é que traz os problemas pra gente, né? Quando quando ela não circula pelo o nosso corpo, né?
Hã. Certo, a isso Uhum, hum. É, é, é verdade. E aí, você achou que resolveu? Melhorou? Como tá?
Eu acho que olha, eu acho que no final o que que acontece? Tudo que a gente faz já pensando, né, por exemplo, eu gosto tem al os rituais que são antes de dormir, né? Então é, o chazinho de camomila, né, o banhinho morno. Ah, tem uma outra coisa que eu gosto muito, é aqui, bom, não sei se se todo mundo usa, mas quando começa a fazer frio, eh aqui nos Estados Unidos, é aquele frio de noite, eh, que você fala assim, ah, sabe que ele entra por baixo das portas, né. <chuckles> Né? Aí e aí eu comprei um daqueles, eh, é uma bolsinha, mas ela é cheia de grãozinhos que você põe dentro do microondas, né, sabe qual é, né?
Uhum. Certo. É. Hum. Aham. Tá, se ó, se sei, ó meu Deus, sei, aham, aham, hã. No microondas? É. Sei. Eu tenho eu tenho uma botinha assim, você acredita? Que eu coloco no microondas e coloco a botinha pra dormir. É.
Ah. Ah, eu já vou querer essa botinha! Mas você põe no microondas?
Uhum. <chuckles> É, é uma botinha de pelúcia, assim, que você compra on-line, sabe? Eh, e e ela tem esses g não é não é tipo um feijãozinho, é uma é uma é, como é que fala? É aque então, não é bem um grão, ela é uma pedrinha refratária que segura o calor, né? É isso? Então, é, é, é uma botinha de pelúcia. Você põe no microondas. Uhum.
Sei. São uns grãos, né? Não? Sim. Exatamente, exatamente. Ah, então, ó, é muito bom, é muito bom. É.
E a minha tem até cheirinho de lavanda. <chuckles>
É, então, ó, a minha bolsinha também. Aí, o que que eu faço? Aí, pa du a bota é maravilhoso, porque é nos pés, mas essa bolsinha você pode pôr onde for, onde você tá sentindo mais frio, se é no pescoço, às vezes se é, assim, no peito ou então na barriga. E aí isso eu descobri, tem me acalmado muito também, né?
Uhum. É. Uhum. Certo. É, porque, assim, você, eh, você é uma pessoa friorenta? Porque se você for uma pessoa friorenta e aí, ah ah, você não vai conseguir dormir logo, né, de cara, enquanto não esquentar o corpo. Ah, não.
Não consegue. Então eu não sou é, eu n eu não sou friorenta, mas eu tenho algumas partes do corpo que, por exemplo, se o meu pé tá frio, isso que eu falei da botinha, falei, gente, maravilha, se o pé tá frio eu não consigo dormir.
Tá. Uhum. Olha lá. É, eu também não, por isso que eu uso a botinha. <giggles>
Né? Então É, então, mas aí tem agora começou o pescoço, eu cortei o cabelo bem curtinho, então eu tô com o pescoço nossa, a gente não sabe quanto o cabelo protege até você não ter cabelo ali. <chuckles> Aí é pescoço e e e também barriga, que aí mais uma coisa dos chineses, né, dessa sabedoria oriental, não sei se são só os chineses, na verdade, mas quando você esquenta esse seu chacra, que fica na região do estômago, da barriga e tal, onde ficam os seus órgãos, né? Você consegue acalmar. Então isso para mim, olha, mudou muito a minha vida, já já consigo dormir bem.
Ai, que sus Pois é, né? Até você não ter, é verdade. E é uhum. Uhum. Tá. Uhum. É, lógico. Ah, que bacana. Então você faz o seu ritual da noite, que é tomar o chazinho ali, o banho morno e aí adicionou essa bolsinha pra ajudar ali acalmar e também o esque esquentar, né, aquela região. Uhum.
Né. Uhum. É. Aí é, aí a leitura, né?
Ah é tem a leitura, aham.
A leitura. E outra coisa que eu acho que ajuda muito, e isso aqui em casa a gente tem ins instituído, é um horário pra se desligar tudo que é aparelho eletrônico dentro da casa, né?
Tá. Olha, que bacana, desligar, desligar mesmo? Não deixar, por exemplo, fora ah, é mesmo? Olha.
É, desligar mesmo, é tem É, porque
Então você desliga, por exemplo, o celular?
Desliga o celular, deixa longe, não de não usa de despertador.
Olha.
Porque, enfim, essas coisas todas elas são feitas pra deixar a gente hiperestimulado, né?
É, é, o que dizem, é verdade, e
É. Então, se puder evitar, e qual é a necessidade de estar no celular também? A não ser que você esteja trabalhando, mas eu evito também, sabe, ter que trabalhar até tarde da noite. Eu prefiro, aí, acordar cedo e tal, né?
É. Tá certo. É. É. E não sei você, mas eu sou de uma geração que a gente não tinha isso, né? Crescendo, não tinha celular, não tinha, eh, tablet e a gente vivia muito bem, né? Lia, o livro sempre fez parte da minha vida, mas é e é, mas o livro é aquela coisa engraçada, assim, sabe? Se eu tô se eu tô lendo um livro que eu gosto, eu não leio muito, porque ele tira o meu sono. Com você é assim?
Não tinha. É. Sim. Uhum. Uhum. Sim, então então você le leio só um pouquinho, porque aí eu falo assim: "Ai, que bom eu quero saber o que vai acontecer" e aí na hora de dormir no dia seguinte, eu falo: "Agora eu posso voltar naquela parte", mas eu consigo guardar. <laughs>
Aham. É. Legal. Olha, que interessante a sua história e, assim, legal que você tá aí procurando, eh, formas, né, de você ter um sono melhor, porque você já se reconhece, né? Muito obrigada por você compartilhar essa essa história comigo, viu? E a eu espero uma próxima saber mais como que tá agora. <chuckles>
Sim. É. Ah, que bom. Eu espero que as minhas dicas ajudem alguém aí também. Valeu, foi bom conversar com você.